Ờ, nếu như mà mình á nha, thì mình cũng lựa chọn là sẽ dắt, ờ, những đứa trẻ đi đi cùng mình. Ờ, mặc dù nó không hiểu nhưng mà nó cũng hiểu được đó là một cái truyền thống, một cái nét văn hóa của nước nước, ơ, Việt Nam. Ờ, và nó cũng học h hỏi thêm được một số cái, ờ, mặc dù là nó hông hiểu cái vở diễn như thế nào. Ờ, nhưng mà nó có thể, kiểu, là hình dung được một chút xíu gì về cái cái đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy bây giờ mỗi lần mà ví dụ như sau này có dịp mà bạn đi xem hát bội lại nữa thì chắc thời điểm đó bạn đi thì chắc bạn sẽ nhớ về cái gì nhiều nhất?
Mình sẽ nhớ về cái kỷ niệm, ờ, đương nhiên là kỷ niệm về bạn bè là nhớ nhất rồi. Ờ, nhưng mà bên cạnh cái điều mà mình cũng nhớ nhất đó là cái, ơ, cái khoảnh khắc mà mình với bà của mình coi hát bội á. Ờ, mình thấy là nó rất là, kiểu, là gần gũi cái mối quan hệ giữa mình với bà mình cũng rất là gần gũi, ờ, trong cái thời điểm đó.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ, thì, kiểu, bà cũng có nhiều đứa cháu mà bà hổng dắt, bà dắt có mình bạn đi coi là bà cưng bạn nhất rồi, đúng hông? Ừ, kiểu đó, ừ, nên là giờ có dịp đi coi lại chắc nhớ bà lắm luôn. Ô kê, ừ, hôm nay trò chuyện với bạn thì, ừm, mình cũng khá là biết khá là nhiều thông tin nè, v rất là thú vị luôn á nha. Cám ơn bạn nhiều ha.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Tạm biệt bạn.
Ừm, chào rồi chào bạn nè.